อืม แปลว่า ถ้าเกิดว่าโค่ะ ใครพูดไม่สบายใจ คุณก็เลือกที่จะเลี่ยง ใช่ไหม? แล้วอย่างเป้าของคุณเนี่ย แบบในการมีเพื่อนเนี่ยนะครับ ในการคบเพื่อนต่าง ๆ คุณแบ่งไหม? ว่า แบบว่าคนเนี้ยเพื่อนสนิท คนเนี้ยเพื่อนแท้ คนนี้เพื่อนเฉย ๆ อะไรเงี้ย มีแบ่งไหม?
แบ่งค่ะ <chuckles> อือ ก็ อันนี้ ก็คือเราก็จะแบ่งชัดเจนเลยนะคะใน ในความรู้สึกเรา ก็คือว่า อย่างที่ทำงาน ก็ โอเค คนนี้คือเป็นเพื่อนร่วมงาน คือเราก็จะคุยได้ค่ะ แต่ว่าเราก็จะไม่ได้เอาตัวไปสนิทเยอะ เพราะว่ามันก็อาจจะมีปัญหา ถ้าเกิดว่า คืออย่างบางครั้งค่ะ รู้สึกได้เลยว่า คนนี้เป็นคนที่ทัศนคติต่างจากเรามาก แต่ว่าเราต้องทำงานร่วมกัน เรา ก็จะ ตั้ง ตั้งจุดให้เขาเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานเท่านั้น ไม่ ไม่ได้แบบเป็นเพื่อนสนิทกับเรา สมมุติถ้าวันหนึ่งค่ะ เขาพูดอะไรแย่ ๆ ใส่เรา แล้วเรารู้สึกแย่ เราก็จะรู้สึกว่า ไม่เป็นไร ก็ ก็เพื่อนร่วมงาน อืม เราก็แค่ทำงานด้วยกันพอ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะแบบเหมือนสร้างกำแพง เพื่อความสบายใจของเราเองอะค่ะ อืม
อืม ยังไงครับ ยังไงครับ? อา ๆ อืม อา ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม ๆ อ๋อ ก็ อืม ๆ อืม ก็เหมือนมีกำแพงไว้ ตีเส้นเอาไว้ ก็ยังดีที่ แบบเราก็จะรับกับความรู้สึกนั้นได้ ถูกไหมครับ? ก็ถือว่า ดีนะครับ แล้วอย่างเพื่อนแท้กับเพื่อนสนิท เนี้ยครับ เป็นยังไงครับ?
ใช่ค่ะ อือฮึ เพื่อนแท้กับเพื่อนสนิทจริง ๆ ของ ของ ส่วนตัวเราก็ รวมกันอะค่ะ หมายถึงว่า เพื่อนแท้กับเพื่อนสนิทก็จะรวมกัน ใช่ ใช่ เราจะมีเป็นเพื่อนแท้ เพื่อนสนิท ก็คือ 1 กลุ่ม เพื่อน 1 กลุ่ม แล้วก็เพื่อนร่วมงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดเพื่อนแท้ ใช่ไหมคะ? ก็จะเป็นคนที่เหมือนเราแบบ คุยได้ทุกอย่างอะค่ะ แล้วก็มีความคิดตรงกัน คุยกันแล้วมัน
อ๋อ เป็น เป็น เป็นกลุ่มเดียวกัน อืม ยังไงครับ? อืม
เหมือนให้กำลังใจกันอะค่ะ ไป ไป เดินหน้าไปด้วยกัน ด้วยแบบ ด้วยความรู้สึกที่
อา ครับ
อา คุยกันแล้วไม่ฉุด กันลงมา อะค่ะ อืม เหมือนเราส่งเสริมกันค่ะ แล้วก็รับฟังกัน เหมือนมีกำลังใจตลอดเวลาค่ะ อืม
อืม อืม แล้วอย่างงี้ คือ ถ้าเกิดว่า มีเรื่องไม่สบายใจอะ ที่เป็นเรื่องส่วนตัว อย่างเงี้ย ปรึกษาไหม? กับเพื่อนกลุ่มไหนบ้าง? อือฮึ
ค่ะ อืม ปรึกษาค่ะ ก็เพื่อนสนิทเท่านั้นค่ะ เราจะไม่ เราจะไม่เล่าเรื่อง ใช่ค่ะ จะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวให้แบบเพื่อนธรรมดาฟัง เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ ก็คือ เราจะ ชัดเจนว่าเราไม่ ไม่ค่อยชอบคนที่ค่อนข้างจะเอาเรื่องของคนอื่นไปนินทา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องส่วนตัว ให้คนที่เราไม่ได้สนิทมาก ๆ ฟังอะค่ะ อืม ก็จะเฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้น แต่ ส่วนเพื่อนสนิทเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่รับรู้ชีวิตเราทุกเรื่อง อืม รวมถึงเราก็รับรู้ชีวิตของเพื่อนด้วยทุกเรื่องเช่นเดียวกันค่ะ เหมือนแบบปรึกษากันไปตลอด มาตั้งแต่เด็ก ๆ แล้วอะค่ะ อืม
อืม ถ้าเพื่อนธรรมดา ไม่ ไม่ ใช่ไหม? อืม ๆ อืม อืม อือฮึ

อืม ๆ ๆ อืม ก็คือเหมือนกับว่าเลิก ไม่ได้คบกันแล้ว ไม่ได้คุยกันแล้ว อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม หลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะ?
อืม คุยกันเป็นเหมือนแค่คนรู้จักเลยค่ะ มัน น้อยกว่าคำว่าเป็น เพื่อนอีก ใช่ คือเราก็ยังต้องทำงานด้วยกัน แต่คือจริง ๆ เราไม่ได้เกลียดเขา นะคะ เราก็ยังรักเขาเหมือนแบบเป็น เป็นเพื่อนคนหนึ่ง ยังหวังดี แต่ว่าด้วย ด้วยเพราะว่าเขาทำตัวแบบนั้นใส่เราน่ะค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า ช่วงเวลาเป็นปี ๆ เลยที่เรารู้สึกลำบากใจมาก ๆ อะค่ะ มันแบบมัน Toxic อะ จนเราก็เลยต้องตัดสินใจเพื่อที่จะเอาความรู้สึกของตัวเองกลับมาอะค่ะ อืม ค่ะ
อ๋อ ก็คุยกันอยู่ ก็คุย อ๋อ ครับ อือ ๆ อืม อา อือ ๆ ๆ อืม ก็แปลว่าเขาอาจจะแบบว่ารักคุณมาก หรือว่า อา อาจจะแบบให้ ให้ความสำคัญกับคุณมาก จนบางทีแบบ คือคิดเสียว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนาะ แบบ ไม่ให้คุณแบบไปคุยกับใครเลย อะไรอย่างเงี้ย แบบอาจจะรู้สึกหึงหวง อะไรอย่างเงี้ย ใน ในส่วนของทำ ทำนองของเพื่อน
ใช่ รู้สึกเหมือนอยากให้เราเป็นเพื่อนสนิทที่สุด ของเขา ใช่ค่ะ
อืม อืม ก็ ก็ โอ้โฮ! ก็เจอแบบนี้ก็ แล้วคุณทำใจนานไหม ในการคิดเรื่องนี้ว่าต้องแบบ ต้องเลิกคุยกับเขา หรือต้องจัดการอะไรกับเขาสักอย่างแล้ว ต้องบอกเขา อะไรอย่างเงี้ย เออ คุณทำใจยากไหม? โอ้โฮ!
เป็นปีเลยค่ะ <laughs> ยากมากนะคะ เพราะว่าด้วยความที่ เหมือนเขาก็ช่วยเรามาด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ เหมือนด้วยความที่เราก็รักเขา เขาก็ เขาก็ดีกันนะคะ เขาเป็นเพื่อนที่น่ารักนะจริง ๆ แล้ว แต่เพียงแค่ แบบบางพฤติกรรมมันทำให้เราไม่มีความสุข ใช่ ค่ะ แต่ก็ เราก็พยายามปรึกษาเพื่อนคนอื่น ๆ ค่ะ เพราะว่าเพื่อนคนอื่น ๆ ก็ ก็โดนเหมือนกันก่อนหน้านี้ไงคะ คือเหมือนเขาสนิทกับใคร ใช่ค่ะ เขาสนิทกับใครเขาก็จะทำนิสัยแบบนี้ใส่ค่ะ คือคนอื่นก็เลยจะเข้าใจเราว่า เราเดิน เราเจออะไรมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อือ อืม อือฮึ รักเกินไป ใช่ไหม? อืม ๆ อืม อ๋อ คนคนเดียวกันเนี่ยใช่ไหม? อ๋อ อืม อืม ก็แปลว่า มันก็ พูด พูดยากเนาะ เพราะว่า เออ เขา ค เขาก็หวังดีกับเราจริง ๆ แหละ แต่การที่เขา ความหวังดีของเขาอะ ก็หวังดีเกิน เกินไปจนแบบว่ากลายเป็นหวงเรา จนกลายเป็น คือเราต้อง แบบคุยกับเขาคนเดียว หรือว่าเราแบบต้องให้ความสำคัญกับเขาเป็นอันดับ 1 อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม ซึ่งบางทีมันก็ มันก็เกินขอบเขตที่เราจะรับไหวอะเนาะ ซึ่งมันก็ อืม ก็เข้าใจได้ครับแบบนี้ อื้อฮืม ก็วันนี้ก็รู้สึกว่าได้ฟังเรื่องเพื่อนแล้วมันก็ได้ ได้หลายแง่มุมเนาะ ในเรื่องของความคิด ความแบบว่า เออ หลาย ๆ อย่างครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยเนาะ ที่แบบว่ามาแชร์กัน มันก็ทำให้แบบได้แลกเปลี่ยนอะไรกันหลาย ๆ อย่าง ขอบคุณมากเลยครับ
ใช่ ใช่ค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ ประมาณนั้น ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ